Ồ, thì thực ra cái thu nhập hiện tại của mình nó cũng, ờ, lên xuống thất thường lắm. Nó không cố định ừm, không cố định đâu, tại vì mình đang là làm, à, toàn thời gian là làm online, đó, làm trên mạng ấy. Ừm. Thì thì, ờ, nó cũng theo từ tùy từng tháng, theo tùy từng tuần mà mình làm bao nhiêu mình ăn bấy nhiêu vậy à. Đó, cho nên là khi mà cái công việc của mình, ờ cái cái việc học tập của mình nó bận rộn ấy, thì mình cũng không có thể nào mà, à, làm việc được. Ờ, với cả cái tiền, ờ, hằng tháng của mình ấy, thì từ khi mà mình chuyển qua cái nơi mới thì mình cũng giảm bớt cái số tiền mà mình đi chơi với bạn bè. Tại những cái chi phí cố định nó cũng đã rất là nhiều rồi. Đấy. Ừm. Ờ, thường thường là, ừm, theo con số cố định đi ha, là một tháng hiện tại bây giờ mình cũng có tầm, ờm, thu nhập 10.000.000 đi, trung bình là như thế. Ờ, và mình trả tiền, ờ, phòng các thứ này là 3.000.000, à, 3.500.000, tầm 4.000.000 đổ lại, á, trong cái khoản đó. Rồi tiền ăn uống là 2.000.000 là cũng 6.000.000 rồi. À, mình chỉ còn có 4.000.000 nữa thôi. 4.000.000 đó mà á theo tùy từng tháng, đôi khi nó cũng sẽ có phát sinh những cái ví dụ như xăng, xe hỏng các thứ là ôi tháng đấy là là là mình, ờ, mất luôn, dường như là á hụt, hao hụt luôn bạn ơi! <laughs>
À, mình hiểu nè. Ừm, mình hiểu nè. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu nè. Ừ. Ừ, trung bình là mười triệu nè. Ừm, mình hiểu nè. sáu triệu rồi. Hừm. Phát sinh hả? Xăng xe hỏng hóc, ừ, chính xác nè. <laughs> Hao hụt gần như là gần hết ha. Ừm. Nghe sao thấy thương bạn ghê á, vừa phải áp lực học tập nè, đang sinh viên nữa, mà bây giờ phải áp lực cái tài chính nữa. Và cái việc, à công việc online thì nó cũng khá là khó khăn đối với bạn nữa, bởi vì nó cần một cái không gian khác, cái không gian ở ký túc xá ha, nó rất là, ờ, khó chịu đối với bạn luôn nè. Ờ, thì cho mình hỏi đó nha, là hiện tại á nha, đối với bạn, trường hợp như bạn á, thì, à, hổng biết là ngoài cái vấn đề là bạn, à, tự, ờ, tự đi làm và để mà có chi phí để mà duy trì cái việc sinh hoạt nè, ăn uống nè, rồi, ờ, à, phòng trọ nè, rồi đặc biệt cái việc học tập của bạn nữa. Vậy thì, à, hông biết á, là ngoài những cái nguồn mà bạn tự thu nhập ra thì có những cái nguồn hỗ trợ nào từ, à, đặc biệt là gia đình nè, hoặc đôi khi có thể là bạn bè, những người bạn bè thân thiết á, hoặc là có thể là anh chị em trong nhà thì bạn có thể chia sẻ với mình những cái điều đó được hông?
Ừm, đúng rồi. À, thì cũng có bạn ơi. Có những tháng là mình bị hụt tiền ấy, thì mình cũng có cầu cứu bố mẹ. <laughs> Ừ, thì bố mẹ cũng cũng sẽ, a, à, giúp đỡ mình thôi. Đấy. Ờ, bố mẹ thôi, còn bạn bè thì cũng lâu lâu bạn ạ. Ờ, lâu lâu thì mình cũng hơi bế tắc một chút thì cũng mượn 500, kiểu, kiểu vậy.
Ừm. Ừm. <laughs> Khá là may nha. Ừm. Ừm.